Geçmişten şu güne böyle video oynadığın zamanlara baksan, video oyunları, senin için video oyunları oynamak bir kaçış mı, yoksa o dünyada bir sosyalleşmek mi? Bunu nasıl ifade edersin?
Bence ikisi de. Yani, bu noktada ben, eee, ilkokula başladığımdan beri oyun oynuyorum mesela.
Hı hı.
İlk oynadığım oyunu mesela hatırlıyorum, abimden görmüştüm. Pokémon Crater diye böyle, işte, işte, internet tabanlı, eee, işte, pokemonları, böyle, büyüttüğümüz bir oyundu. İşte, ondan sonra Metin2 biraz daha, işte, eee, çok oyunculu bir oyundu. Orada, işte, sosyalleşme var mıydı? Vardı. Ticaret de vardı, işte, arkadaşlık da vardı vs. Eee, e, zamanla aslında bu gelişti ve bir noktada, hani, mesela okuldan gelip oyun oynuyordum. O benim için belki bir kaçış oluyordu ama, işte, arkadaşlarımla oynadığım oyunlarda sosyalleşme olabilir mesela orada.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Peki, bu arkadaşlarınla da mı sen video oyunları, yani, çevrim içi oyunları oynamış oluyordun?
Evet, yani, genel olarak hatta, eee, bu lise zamanlarında bayağı oynuyorduk. Yani, öyle, işte, üüü, o
O zaman dur, sorumu şöyle güncellemek istiyorum, daha çok detay alabilmek için. Oynadığınız oyunlar böyle kase yani, hangi yıldan bahsettiğini bilmediğim için soruyorum. Böyle, kaset oyunu bilgisayara takılan ya da Atari'ye takılan ya da, işte, ne bileyim, PlayStation'a takılan bir oyun muydu, yoksa herkes aynı anda kendi evinden oynayabildiği bir, iii, çevrim içi oyun muydu, yoksa dijital bir oyun muydu?
Hı hı. Hıı. Eee, genel olarak o söylediklerinin hepsini yaptık, yani. Şimdi mesela Atari, kaset deyince onlar hep aklıma gelmiyor benim en başta da. Mesela ondan daha küçükken şimdi oyun deyince mesela şey Contra falan vardı, böyle, babam bize, eee, Atari alırdı. Böyle, şey, eee, orada, işte, hatta kasetçi vardı bir tane, işte, kaset ₺2 gidiyorduk değiştiriyorduk, ₺1 veriyorduk, değiştiriyorduk kaseti falan. Hani, tekrar yeni kaset almıyorduk. O günleri hatırladım şimdi. Eee, o zamanlar da güzeldi, işte, 2 tane kol vardı o zaman. Abimle oyun oynuyorduk mesela ama o zaman ne oynuyordum onu tam hatırlamıyorum. Yani, o kadar kafamın çalıştığı zamanlar değil. Benim ey ya arkadaşlarımla oyun oynadığım zamanlar, işte, internet kafede Counter oynadığımız günler ya da, işte, ııı, eee, Half-Life diye bir oyun vardı, onu oynuyorduk vs. Hani, o günler aklıma geldi "arkadaşlar" deyince ama, eee, yaş ilerleyince tabii herkesin evinde bilgisayar oldu. Hani, şey vardır ya
<giggles> Evet. Hı hı. <giggles> Anladım. Hı hı. Tabii.
Eee, işte, "Baba ben ders çalışacağım, bilgisayar lazım." <chuckles> Herkes bunu yaptıktan sonra bir noktada, işte, arkadaşlarla evde oyun oynamaya başladık mesela ondan sonra.
<giggles> <laughs> Eee, herkes kendi evinde ama dijital dünyada yeniden birlikte anladığım kadarıyla, okul sonrası. Eee, çok güzel. Peki sen, böyle, ııı, bu dönemler de kişilerin aslında dijitalleşerek sosyalleştiğinin de ilk dönemleri olmuş oluyor. Hatta birçok kişi de İngilizceyi falan oyunlar oynayarak, eee, öğrendiğini söyler. Sen kendine baktığında bu oynadığın oyunların sana sosyal anlamda katkısı oldu mu? Ne bileyim dil öğrenmek gibi hızlı düşünmek gibi ya da daha farklı bir yönleri vardır mutlaka.
He he. Kesinlikle öyle. Evet. Hıı. Yani, eee, dil öğrenme noktasında ne kadar işe yaramıştır bilmiyorum. Ya çünkü genel olarak ben konuşarak İngilizce öğrendim. E, şu an İngilizcem iyi mesela ama, eee, ben ama hep oy hep aynı oyunları oynardım ve Türkçe oyunlar oynardım. Yani o noktada çok fazla İngilizcem ne kadar gelişti bilemiyorum. Hani, böyle, tek kişilik GTA gibi oyunları da çok oynadım ama, hani, eee, mesela San Andreas oynadığım zamanı hatırlıyorum. E, hiçbir şey anlamıyordum tabii, yani, küçüktüm bir de. Eee, mesela bu sene tekrar oynadım, böyle, bir nostalji olsun diye. Ya inanılmaz bir oyunmuş mesela o, bayılırım. Eee, iş mesela Metin2 oynadığım dönemleri hatırlıyorum. Orada bir sosyallik vardı hatta, eee, 20'li yaşlarımda da oynuyordum mesela. O zaman da, eee, işte, bir loncam vardı. Orada bir sosyallik, işte, WhatsApp grupları hep beraber oynamak falan. İşte, eee, arkadaşların çoluğu çocuğu var. <chuckles> Kimisi askere gidiyor, geliyor falan. Hani, öyle yakın bir çevremiz oldu ama o noktada şey düşünüyorum ben oyunla ilgili, ticaret. Yani, o noktada bana ticaret hakkında çok şey öğretti. Mesela ben Metin2'de dolandırıldım.
Hı hı. Hı hı. <giggles> Tabii. <giggles> Hı hı. <giggles> Ticaret mi? Ne alaka? Bir dakika bir dakika, konu çok ben şu anda, böyle, gülümserken hiç "Arkadaşlarımın çocukları vardı" falan dediğine, ona gülümserken konu kı ticarete gelmiş oldu. O nasıl oluyor? Sen nasıl bir oyunda nasıl bir çevre yaptın? Ne alaka ticaret? Yani, burada, eee, oyunda satın alıp sattığın şeyleri mi söylüyorsun yoksa o oyun içerisinde tanıştığın kişilerle yaptığın bir ticaret mi?
Hı hı. Ya, şimdi o oyunda 2'si de var aslında bu tarz oyunların hepsinde var bu. Iıı, mesela Counter'da dahi şu an var. İşte, oyundan kasa çıkıyor onlardan, işte, eee, işte, silahların, eee, şekilleri çıkıyor, onlar da para ediyor mesela. Hatta o market de mesela $5.000.000.000'a yakın böyle çok büyük bir market.
Hı hı. Dur, 1 dakika. Seni burada durduracağım yeniden çünkü tam emin olmak istiyorum. Para ediyor derken oyun içerisinde kal kullanılan tüketilen bir, eee, paradan mı bahsediyorsun yoksa gerçek hayata da taşınabilen bir şeyden mi?
Hı hı. Benim şu an bahsettiğim şey Counter'daki gerçek hayattaki para. Yani, oradaki $5.000.000.000 gerçek $5.000.000.000 Hani, Manü Monopoly parası falan değil. Hani, o noktada çok büyük, eee, yani, oyunları biraz böyle insanlar şey gözüyle bakıyor ama oyunlardaki market, yani, oyunlardaki pazarda da inanılmaz para dönüyor. Yani, bu mesela şeyden bahsettim; Counter'dan bahsettim.
İnanılmaz. <giggles> İnanılmaz.
Dota diye bir oyun var mesela, adamlar bir turnuva yapıyor ödül olarak $500.000 para veriyor mesela. Yani, onlar normal şartlarda çok da kolay kazanılması mümkün olmayan paralar. Eee, benim bahsettiğim şey, oyun içindeki ticaret de var. Oyunun içindeki ticaretten bahsettim orada ben Metin2'de ama mesela dışarı da ticaret yapabiliyorsun. O noktada mesela onu, ııı, yapan insanları tanıyorum ben mesela. Oradan mesela kirasını ödeyen insanlar var Türkiye'de. Hani, yani, bir şekilde para kazanıyor.
Evet. Tabii. Hı hı. Cidden mi? I Gerçekten böyle şeyler var mı? Hani, böyle, şu muhabbet gerçek miymiş? Ööö, "Oyundan çocuğum, oğlum oyun oynuyor, para kazanıyor" muhabbeti gerçek miymiş? Anne yalanı değil miymiş yani?
Hıı, yok kesinlikle değil canım. Yani, o noktada şeyi düşünüyorum, mesela, profesyonel oyuncular var artık. Bir, hani, e-spor deniliyor. Hani, bazıları spor olarak görmüyor ama çok, ııı, güzel paralar kazanılıyor eğer başarılıysa. Ya, orada da yetenek konuşuyor, çalışma çok konuşuyor ama yine de başarılı bir, eee, işte, o oyuncuysa, profesyonel oyuncuysa gerçekten güzel paralar kazanıyor, yani, o noktada. Bir meslek aslında onlar. Eee, ya da, işte, s gerçekten oyun ticareti yapanlar var. O sana bahsettiğim o, 6 milyar dolarlık, 5 milyar dolarlık market pazarı, yani, eee, azımsanmayacak bir pazar ve, hani, o noktada dünya çapında bir pazar bu, mesela. Yani, eee, o şirket, mesela, geçen günlerde şey yaptı; bir, ııı, güncelleme getirdi. 2 günde o piyasadan 3 milyar dolar silindi. Yani, o noktada aslında gerçek bir borsa gibi de düşünülebilir orası. Yani, ama bir bak
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Tabii. Hı hı. Çok farklı bir evren.
Hı hı. Ya, baktığın zaman oyun ama tabii. Yani, orada ben mesela oyun içinde dolandırıldığımı hatırlıyorum. Hani, bana hayatı öğretti orada, yani, böyle. Ve "Ben, sana bunu vereceğim." deyip vermeyenler.
<chuckles> Ya ben Beni bu şoktan 1 saniye 1 saniye beni bir şoktan diğerine sokma, ben şurayı bir algılamış olayım, yani, bu bağımlı oyun bağımlısı olan kişiler aslında orada bir şey gibi diyebilir miyiz kumar gibi diyebilir miyiz yoksa ay alakası yok mu?
Hı hı. Yani, kumar gibi denilemez bence çünkü kumarda ya kazanırsın ya kaybedersin.
A, şans faktörü var haklısın.
Şans faktörü var. Ama şans faktörü kumar mıdır, ııı, o tartışılabilir. Yani, o noktada bir yatırım olarak düşünebilir. Yani, bugün kripto aldın yarın bitti kripto, ne yapacaksın? Eee, bu kumar değil, bu yatırımdır yani. Ay aynı o şekil düşünülebilir. Ama, işte, daha, eee, gerçekçi bir market, eee, şeyi var orada, en azından o Counter işini söyleyeyim ben oradaki pazarda. Hani, daha gerçekçi, fiyatlar genelde böyle çok radikal değişiklikler yapmazsa şirketler, eee, çok fazla oynamıyor gibi aslında.
Hı hı. Anladım, anladım. Hı hı. Anladım. Şimdi şeye gelelim, sen ne ka kaç yaşında, hangi platformda, nasıl ve neden dolandırıldın? Ve nasıl dolandırıldığını algıladın? O hikâyeyi şöyle bir bize anlatır mısın?
<chuckles> Ya, oyun içinde oluyor da öyle şeyler. Metin2 dediğim oyun, işte, çok oyunculu, birden fazla kişinin oynadığı, herkesin karakterini geliştirdiği bir oyun. E, işte, orada düşürdüğün eşyaları satıyorsun, o sı ı kazandığın parayla sen başkasından eşya satın alıyorsun falan. Böyle bir oyun içi ekonomisi var. O noktada, işte, ııı, şey oluyor, mesela şimdi 2 tane eşyanın görüntüsü oyunda aynı ama isimleri farklı sandık, ikisi de. Mesela o noktada şey oluyor, eee, adam koyuyor oraya şeyi sandıkları, ııı, bakıyorsun ismine, eee, doğru. Parayı koyuyorsun, kapatıyor o ticaret sekmesini. Şimdi karşılıklı kabul etmen gereken bir yer orası. O noktada kapıyı, "A, yanlışlıkla kapadım." deyip ondan sonra diğer kutuyu koyuyor, fiyatı ucuz olan. Görüntü aynı ama ismine tekrar bakmazsan sana ucuz olanı verip seni dolandırmaya çalışıyor orada.
Hı hı. Evet. Hı hı. Parayı, sen nasıl "Yatırıyorum" dedin? Ben orayı kaçırdım galiba.
Ya, oyun içi parası bu. Hani, orada ticaret sekmesine parayı koyuyorsun kendi paranı, o da eşyasını koyuyor, takaslıyorsun. Aslında sistem bu ya da, işte, oyunda şeyler vardır mesela, ııı, eşyaların, eee, artısı, gelişmişliği vardır. Aynen. Şimdi o gelişmişlik değerine göre mesela orada şey olur, üzerinde yazar ama üzerine tıklayıp bakman gerekiyor, mesela. O noktada, adam ilk seferde, işte, diyelim ki en yüksek +9. +9'u koyuyor, ondan sonra da sen parayı koyuyorsun, kabule basıyorsun, adam kapıyor sekmeyi, ondan sonra, "Yanlışlıkla kapattım" diyor. Bu çok klasik bir taktik bu oyunda. Ondan sonra +0'ını koyuyor, en ucuzunu koyuyor. Sen dikkat etmezsen dolandırılıyorsun. Gibi gibi aslında, yani, ııı, bu tarz taktikleri ben gördüm. Hani, biraz uyanık olmakta fayda var, gerçek hayatta da.
Hı hı. Hıı. Değerleri. Hı hı. Hımm. O zaman sen kaç yaşındaydın bunu tecrübe ettiğinde? Nasıl bir dönemdi ve yine Metin2 oyununda mıydı, yani, tam olarak?
Hımm. Evet. Aynen, tam olarak Metin2 oyununda, böyle, 10'lu yaşlarda gördüm. Ondan sonra Tabii, tabii ondan sonra şey de oldu mesela yine 10'lu yaşlarımda oyunun yöneticisi, işte, iii, "İsmini, şifreni ver hesabının yoksa seni, eee, oyundan uzaklaştıracağım." falan filan yazdı ama sıradan bir oyuncu aslında ben de hiç küçüğüm korktum verdim hesabı.
Ha, çok küçüksün. <laughs> Ama bu da çok şey olmuş. <chuckles> Bunda lütfen 8-9 yaşında falan ol.
E, o civarlarda zaten. Yani, genel olarak hep. Eee, hani, o şey vardı bir de ça eee, o karakterin üzerinde abimin eşyaları vardı. Onun abimin hesabından almıştım şeyleri. İşte, o hesap banlanırsa abime nasıl, işte, hesap vereceğim falan diye düşünüyorum. Öyle bir korku geldi bana. Ya, ondan sonra bir girdim hesaba bomboş. Aman Allah'ım, ya, böyle bir rezillik olamaz, falan filan. Yani, aslında bu tarz şeyleri hayata hayatta öğretiyor insana bence oyunlar.
<chuckles> <chuckles> Evet, çok haklısın. Peki, sana bakacak olursak oyunlarla da haşır neşir olduğun dönemler var. Belki hâlâ da o dönemlerden birisin. Senin için oyun oynamak bir kaçış mı, sosyalleşme mi? Bunu nasıl yanıtlarsın?
Hı hı. Ya, bence ikisi de, yani. O noktada çok net benim için bu. Hani, eee, şu an mesela, işte, GTA: San Andreas oynadığım zamanlar, eee, ara sıra bazen tekrar girip araba sürüyorum mesela. O noktada o bir kaçıştır benim için. Ya, biraz daha nostalji, biraz daha geçmiş, işte, kafamı dinleyeyim, birazcık, böyle, oyun oynayayım falan. O bir kaçış mı? Ya, bence dinlenme. Hani, kaçış da denmeyebilir ona. O noktada, işte, sosyalleşme kısmında da şey aklıma geliyor, mesela. Ben şimdi yurt dışında yaşıyorum. Türkiye'ye gittiğim zaman bu yakın arkadaşlarımla biz internet kafeye gideriz hafta sonları. Eee, Türkiye'deyken yapıyorduk onu. Şimdi ben gittiğim zaman tekrar yapıyoruz onu mesela. İşte, bir cuma gecesi ya da cumartesi gecesi oturuyoruz, sabaha kadar, gün doğana kadar oyun oynuyoruz, mesela. Yani, bu bu da bizim için bir, iii, hobi, bir sosyalleşme oluyor.
<chuckles> <sniffs> Haklısın. Hı hı. Hı hı. <chuckles> Kesinlikle öyle. Eee, bu arada, böyle, eee, sen etrafına baktığında, böyle, oyun bağımlısı olan kişilerle hiç karşılaştın mı? Yoksa bağımlı oldukları için zaten dışarıya mı çıkmıyorlar? Çünkü <sniffs> böyle bir kavram da var, yani. Hani, oyunun sosyalleşmeyi aldığı, bağımlı yaptığını ve kişileri sürekli kaçış psikolojisinde, o sanal dünyada gerçek hayattan kaçıp sanal dünyada var olduklarını belirten bir perspektif de var, yani. Yanılıyor muyum?
Hı hı. <chuckles> Hı hı. Hımm. Ya, benim hiç öyle asosyal bir tanıdığım olmadı. Çünkü dediğim gibi o asosyal adamı nerede bulacaksın, zaten oyun oynuyor. Yani, hani, o o bir gerçek ama, yani, ben de çok oyun oynadım. Ya, oyun bir bağımlılık mıdır? Bilmiyorum. Eee, olabilir. Yani, insan kaçmak isteyebilir, bazı şeylerden. Çok normal görüyorum onu. En azından bence oyun bu kaçış noktasında biraz daha masum bir seçenek. Yani, eee, güzel aslında oyun oynamak. Ben benim stresimi de alıyor aslında. Yani, mesela şey açısından da güzel. Şimdi oyun deyince, mesela, futbol oyunu oynardık ya da basketbol, abimle, işte, kuzenlerimle falan. Ben mesela sinirlenip kolu kırdığımı biliyorum.
Tabii. <sniffs> Evet. <chuckles> Mis. <laughs>
Ondan sonra, küsen kuzenlerimi biliyorum. Eee, ba
Oyundan kaynaklı küsmek mi? Tabii bu herhâlde şu an bıcırık yaşlarınızdasınız o dönemlerde.
Yani, tam bıcırık da değil, böyle 14-15 yaşında sinirden kudurduğum zamanlar oluyordu. Ya, çünkü bir bakıyorsun adam durduk yere 7 gol atmış bana. Ya, tamam 2 tane at zaten kazandın. Niye 7 gol atıyorsun bana, gibi gibi, hani, böyle tartışmalar yaşıyorduk.
<laughs> Hayal ettim. Hırsı. Anladım. Gerçekten çok ilginç, bir taraftan da tatlı anılar. Yalnız sen, böyle, oyunu evet yetişkinlikte oynadığın oyunlara değinsen de sanki, böyle, tı ilk aklına gelen çocukken yaptığın aksiyonlarmış gibi geldi, yanılıyor muyum?
Tabii ya, çocukken daha keyifliydi her şey. Yani, şu an, eee, işten vakit buldukça gerçekten canım isterse oyun oynuyorum ya da, işte, eee, burada da arkadaşlarım var, onların evinde konsollar var, mesela, daha, böyle, şey vardır. Hani, böyle 2000'li yılların başında çıkan böyle aksiyon oyunları vardır. İşte, 2 kişiyle falan girebiliyoruz. O noktada gittiğim zaman onları oynuyoruz bazen. Yani, o noktada, hani, nostaljik oyunlar oynamak bana keyif veriyor ama yeni çıkan çoğu oyunu da oynamışımdır büyük ihtimalle gibi gibi. Ya, aslında bir hobi bu. Yani, o noktada, işte, ortak hobimiz, mesela, bizim oyun oynamaksa o arkadaşımla oturup oyun oynuyoruz, yani, gibi düşünülebilir orası.
Hı hı. Hı hı. Hıı, anladım. Bu arada bu anlattığın şeylerden çok keyif aldım. Beni çok şaşırttığın bilgiler de oldu. Mesela, işte, gerçek ge ıst ııı, dünyada oyunun içinde bulunan, eee, nasıl desem ite eee, item mı deniliyordu onlara? Malzemelerin gerçek dünyada satılıyor olmasını ben, eee, ilk defa duymuş oldum. Çok şaşırdım. Eee, ve aynı zamanda böyle dolandırma oy olayları falan da, eee, o sektördeki kişilerin gerçekten farklı bir evren olduğunu, farklı bir cingöz olmak gerektiğini bana, hatırlatmış oldu. Teşekkür ederim benimle bu güzel anılarını paylaştığın için. Özellikle o 7 gol olayı da biraz güzel bir hırstı. <giggles>
Eşya, aynen. Hı hı. <chuckles> <chuckles> Ya, aslında ben oyunlara genel olarak böyle, hani, eee, rekabetçi yaklaşıyorum. Hani, sadece video oyunlarını değil, ben satranç ya da futbol oynadığım zaman da biraz daha, böyle, eee, agresif bir ya da, işte, çirkef de denilebilecek düzeyde oynamayı seviyorum. Ya, mesela bu benim oyunu oynama tarzım ve, hani, gerçekten de bundan keyif alıyorum. Eee, ben de teşekkür ediyorum, çok keyifli bir sohbetti benim için de. Görüşmek üzere.
Hı hı. <chuckles> Kendine iyi bak, Hoşça kal, bay bay.